È vero, è vero. È vero. Sì. Uhm po ah non so se hai presente comunque i biscotti o tutti que le merendine della Mulino Bianco, ecco. Mi è venuto in mente proprio quell'esempio perfetto, che loro quando pubblicizzano davvero, s poi mettono anche queste famiglie che sembra che sono in vacanza perenne.
Mh-mh. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Che tanto comunque neanche si conoscono tra di loro alla fine.
Esatto. Esatto. E non so, e mettono queste cose che sembrano uscite dalla pasticceria francese
Sì, sì, sì, sì, sì. Eh però vedi, quello è già un trend comunque della Mulino Bianco, cioè tutt lei è famosa per le pubblicità così.
E poi quando le compri, non s Sì. Sì è vero, è vero.
Per la casetta, per il mulino, la famiglia perfetta.
Sì. Esatto, esatto. Tutti
Come la Kinder, anche la Kinder ha questa tendenza.
Sì, sì, è vero, è vero. Ehm, poi ovviamente quando li compri non non non hanno non sono per niente come la pubblicità.
Però comunque son prodotti buoni, cioè, uhm, anche se vabbè avranno i loro ra i valori nutrizionali, però comunque son prodotti che sai che okay, non fanno benissimo, però se mangiati in quantità, uhm, adeguate non sono male, cioè sia la Kinder che la Mulino di bi Bianco non ti vendono prodotti così maligni, dai.
Sì. Mh-mh. È vero. Mh-mh, sì. No, è vero, vero Cioè, comparati a comparati ad altri forse sono anche quelli che si possono più salvare secondo me, comparati ad altri.
Sì, esatto. Esatto, esatto, cioè son d'accordo. Quindi boh, bisogna stare un po' attenti, non fidarsi completamente e informarsi.
Sì. Eh. Sì, sì, sì decisamente. Ehm, magari non so anche al supermercato fermarsi prima di metterlo nel nel nel cestino, uhm, nel carrello, quello che è, ehm, leggere un attimo, un minimo un minimo l'e l'etichetta e capire se può andare
Anche perché ci va di gioco la salute. Sì, sì. Esatto, esatto. Anche perché ci va di mezzo poi la salute, quindi
Esatto, capire se può andare o non andare. Dai ti ti auguro buon pranzo e a presto. Ciao, ciao.
È stato un piacere, ci risentiamo. Ciao.

Poi se ci mettiamo anche le pubblicità, ormai su TikTok, su Instagram, cioè. Eh, lì è ancora più ingannevole, cioè, ci sono persone che cioè, io apro TikTok e vedo, magari, donne che vendono prodotti dimagranti, gli shaker sostitutivi dei pasti. Sì, sì, perché comunque è un business a catena, nel senso che, magari, ti conta contattano la mamma di turno, dicono: "Guarda, vendi questo prodotto e noi ti paghiamo." e loro lo fanno, cioè, comunque è solo per guadagnare. Ma non essendo comunque quegli shaker non sono sostitutivo di un pasto, cioè, ehm
Ah, aiuto. È vero, è vero. Mh-mh. Ah, sì? Ah-ah. Ah-ah. Ah-ah. Ah. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Mhmm, quei shaker dimagranti. Sì, ce ne sono di tante marche ormai, eh. Tantissime. È vero è vero.
Okay. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E comunque, cioè, le fanno comunque vendere a donne, magari già mamme, o comunque donne che vorrebbero guadagnare da casa, eccetera. E ce ne son tante disposte a farlo. Cioè, non
Mh-mh. Mh-mh. Certo, certo. Eh, beh, perché il loro target ideale alla fine. Mh. Certo, certo. Mhmm, ma poi s non so, secondo te, ehm, tu vedi, magari, che la pubblicità a volte influenza anche quello che le persone scelgono di mangiare, magari, anche i giov i più giovani, non lo so. Tu li vedi influenzati? Non lo so. Mh-mh.
Eh, esatto, esatto. Sì. Mhmm, sì e e soprattutto quando le diventano di moda. Cioè, c'era esatto, c'era di moda la cioccolata Dubai, Dub a Dubai Chocolate, tutti sono andati a comprarla, poi sono andati di moda, ehm, le more ripiene di cioccolato, tutti son andati a comprarli. Cioè, quando un prodotto va di moda, basta sold out.
Ah-ah, sì, virali, mh-mh. Mh-mh. Ah. Ah-ah. Ah, è vero.

Ehm, no, no, no, anch'i sì brava, anch'io, io faccio così: guardo le recensioni, quello è, uhm, na v cosa molto valida. Mi informo e cerco, uhm, la lista. Sai, ci sono tanti siti dove li puoi trovare... <smacks lips> e vedo cosa dice la gente. E lì, se vedo che già qualcuno mette, mhmm, poche stelle, mhmm, sono in <chuckles> in allerta, in allerta. Poi anche, ecco, per il cibo soprattutto, guardare gli ingredienti, cercare di leggere poi, uhm, non so se tu magari un po' io non è che ho stu non studiato cos cos'è biologia, uhm, non biologia però scienze della nutrizio non non so le cose nel dettaglio, però ho ho un'idea, cioè ho ho una piccola ho u ho sv ho, uhm, fatto delle bi ricerche da me, quindi so bene o male quali sono gli ingredienti buoni e quelli meno buoni.
Mh-mh. Ah. Sì, sì, sì. Esatto. Mh-mh. <chuckles> Sì. Sì. Sì. Senza alimentari tipo. Mh-mh. Sì, sì, sì. Mh-mh. Anche io, nel senso che se ad esempio un un creator ti dice: "Questo prodotto è proteico", okay? Cioè ah, e e l'altra volta mi è uscita una pubblicità di patatine proteiche.
Mh-mh. Mh-mh. Ah-ah. Sì. Ah sì, le chips, okay, okay.
Ehm, esatto, però, cioè tra proteico e comunque con calorie con poche calorie c'è una grande differenza, cioè proteico può essere anche con tante calorie. Quindi vabbè io conosco anch'io queste, uhm, comunque magari gli alimenti, so come leggere, uhm, ingredienti, valori nutrizionali, eccetera. Quindi non vengo fregata su questo. Però le persone che, mhmm cioè ormai cioè la parola proteico è ora dietetico oppure shaker, allora dimagrante, cioè tutte queste ormai associazioni di parole prodotto ormai è difficile da togliere. Ehm
Eh, <chuckles> sì. È vero, è vero. <chuckles> Sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì. Eh, è vero. Sì, sì. È vero, è vero. Però per me è una cosa anche con cui sto attentissima che mi dava anche molto fastidio, mi dà fastidio, è quando pubblicizzano senza zuccheri. Ehm, anche quello bisogna stare attentissimi, ma un classico con il succo i succhi di frutta, che lì veramente ce l'hanno il vizio di mettere "senza zuccheri". E poi in realtà, uhm, cioè, quando vai a vedere bene, spesso
Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì. Mh-mh, aggiunti. Mh-mh.
c'hanno, uhm, cioè, mhmm oppure dicono frutta al 100%, anche quello una bisogna stare attentissimi perché No! Spesso è succo di che non è il succo di frutta non è la stessa cosa del della frutta vera es dell'estra estratta, quindi.
Sì. Sì, sì, sì. <chuckles> Mh. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, è vero.